Nih ya, Kak, kalau ngelihat orang-orang ya, biasanya kan mereka tuh punya apa ya, sesuatu yang memang mereka tuh suka banget gitu kan. Entah itu hobi, nonton film, atau mungkin kayak baca buku, atau mungkin kayak sekadar dengerin musik gitu ya. Nah, mungkin misalnya kalau dengerin musik itu, bisa aja mereka tuh dulu, mmm, memang explore sendiri atau dipengaruhi dari teman-teman, atau mungkin dari beberapa orang ya, eee, entah enggak dikenal atau dikenal, atau mungkin bahkan dari keluarga nih yang kayak turun-temurun gitu nularin selera musiknya, eee, ke anak-anaknya gitu. Nah, kalau Kakak sendiri nih, ada enggak sih kayak selera musik, Kakak yang mungkin dulu tuh dipengaruhi, eee, dari keluarga gitu pas masih kecil? Ada enggak?
Oh sangat dong. Karena papaku itu ngajarin aku dengan musik ya. Jadi, aku tuh bisa dibilang dikenalkan musik itu dari papaku. Waktu kecil masih usia empat, lima tahun, papaku itu nge ngasih aku lagu-lagu dari Michael Jackson, Michael Learns to Rock, e Queen, The Beatles itu dari papaku semua gitu. Jadi
Mhm. Mhm. Mmm. Mhm. Mmm, yang rock-rock gitu ya, Kak, kalau kayak gitu. Genre-nya apa tuh?
<laughs> mic Michael Learns to Rock itu band pop dari Irlandia, namanya aja Michael Learns to Rock gitu. Terus yang kedua Michael Jackson. Ini adalah "the king of pop," gitu. Tapi kalau rock itu Queen itu Queen. Kalau Beatles itu psychedelic dia mhm.
<chuckles> Genre-nya apa? Heeh. Oh. Oh, oke. Heeh. Oh, oke. <laughs> Heeh. Oh Queen yang rock ya. Mhm. Oh, psychedelic. Nah, itu, e dari kecil ya, Kak, tadi umur 4 sampai 5 tahun ya. Nah, itu udah lagu berbahasa Inggris, terus dulu gimana tuh. Apakah menikmati, apa enggak ngerti, apa gimana? <chuckles>
Ya. Betul. Oh aku disuruh mempelajari. Jadi, aku masih inget lagu pertamaku yang dikasih dengerin sama papa itu lagu Michael Jackson yang "Black or White." Itu aku dikasih lihat video klipnya dan papa aku cerita bahwa video klip ini, belum pernah dilakukan oleh siapapun. Maksudnya secara teknik, di tahun segitu tuh kayaknya enggak mungkin bikin video klip kayak gitu. Itu ada itu ada satu teknik dalam video klipnya
Mhm. Oh iya? Mhm. Mhm.

Jadi setiap ali orang menggeser wajahnya, wajahnya akan berubah jadi orang lain.
Hah, gimana kak?
Nah, jadi <chuckles> jadi orang ini jadi orang ini, dia akan akan akan bergerak sesuai dengan tempo lagunya. Dan setiap kali dia ges eee eee, maksudnya m melihat ke kiri wa wajahnya tuh udah berubah. Jadi kelika ngelihat ke kanan udah berubah lagi, ngelihat ke kanan dia berubah lagi, balik lagi lurus dia berubah rubah lagi, gitu. Ik
<chuckles> Nggak ngerti, heeh heeh. Heeh. Mmm. Maksudnya kayak sulap, gitu? Oh. Heeh.
Iya, eee, bukan sulap, tapi teknik edit teknik edit, teknik pembuatan video yang saat itu kayaknya nggak mungkin bisa dilakukan, karena secara teknologi belum bisa, gitu. Eit
Heeh, mmm. Oh, tapi dulu Kakaknya udah ngerti ya, yang kayak gitu ya? Eee, maksudnya kayak oh udah diajarin.
Iya, udah diajarin udah diajarin, terus aku diajarin untuk mengenal cari tahu lagu-lagunya Michael Jackson dari zaman dia masih kecil, yang dia baru aja bikin lagunya, kan dia sama grup vokal dari keluarganya ya, namanya The Jackson 5, itu merek mereka ini mulai berkarya kan dari tahun 70-an, nah aku disuruh dengerin papa, untuk dengerin dari tahun 70-an. Jadi papa bilang, "Harus tahu lagu-lagunya, harus tahu bagaimana zaman itu berjalan." Jadi belajar sejarah pakai musik di ajaran sama bokapku, dari usia 4 tahun. Dia gak minta aku untuk ngerti lagunya. Tapi dia minta, "Liat deh, ini video klipnya gini, terus nanti di tahun yang ke belakangnya ada tuh video klipnya dia lagi, yang bentukannya itu kayak film, kayak horor gitu, tapi itu jadi e satu video klip yang paling terkenal di dunia." Nah, jitu, jadi pengetahuan dasar sama aku. Mhm.
Heeh. Heeh. Oh. Mhm. Mmm. Mmm. Oh, oke, dari usia 4 tahun. Mhm. Mmm. Oh, berarti itu lebih ke kayak belajar biografi dari penyanyinya nggak sih, Kak, daripada memang mempelajari liriknya ya? Heeh.
Betul. Iya. Jadi aku dikenalkan dulu dengan musiknya semua kayak Queen, The Beatles, terus juga itu tadi Michael Jackson, karena tiga tiga, eee, bentukan ini ya, maksudnya 1 penyanyi 2 band ini, itu yang paling terkenal dari tahun 70 sampai tahun 90-an. Makanya papaku mengajarkan aku segitunya, supaya aku tuh bisa ngerti 1, musik yang enak kayak gimana, perjalanan musiknya seperti apa, jadi udah di udah diatur tuh dari situ tuh, dari kecil. Mhm.
Heeh. Mhm. Hmm. Heeh. Oke. Mmm. Mmm, mhm. Nah, sebelum masuk ke bagian musiknya nih. Aku penasaran, itu Kakaknya kan belajar lebih ke kayak biografi dari biodata dari penyanyinya ya, atau band-nya itu kan ya. Nah, eee, itu kan band dari luar ya, Kak, eee, sementara Kakaknya sendiri mungkin dulu masih belia banget ya, eee, aku kurang tahu sih ini dulu memang eee, bisa nggak mempelajari atau membaca informasinya, itu kan pasti berbahasa asing ya, berbahasa Inggris gitu, atau memang dulu sebenarnya tuh, Kakaknya dibacain gitu, sama papahnya, apa gimana?
Iya.